Correct, 'yon correct. Alam mo yon, yon talaga yung ano ko parang magiging, ah, resolution ko for next year. Yung talagang paunti-unting tanggalin na yung mga utang kasi naku, ah, nakaka-stress din siya paminsan-minsan, di ba? Parang oo, tapos siyempre 'di ba, parang lumalaki na din yung anak ko, ah, siyempre mas malaki na din yung pangangailangan. Kaya parang kailangan ko na talagang iwasan yung utang at 'tsaka yung padalos-dalos na pagbili kasi may mga ganon ako, eh, na kapagka nakaano ka na sa sa like sa mga online apps ng di ba, shopping apps yon do'n na. Kahit hindi naman, ah may isa lang akong kailangan pero, ah, nakakakuha ako ng iba. Yes! 'Di parang nabubudol ako do'n sa, pagka binili mo to, uhm I mean pagka umabot ka nito ma free shipping or what tapos yung, di ba, sabi ko oo g, ah, maliit na lang yung idadagdag ko para, ah, maka free shipping ako tapos ganito ganyan. So, parang pagdating ng pagdating ng bahay at pagdating sa ng item parang, "Ay hindi ko naman siya magagamit." Di ba? Parang oo, na ano pa na nabudol, so, kaya yon siguro ili-limit ko yon.
Mm. Actually, oo. Mm. Oo. Ah, okey. Dami ka nakikita, oo. Mm. Totoo. Oo. Hmm. <smacks lips> Valid oo tama, tama, tama yan. Kumbaga mag-start ka sa umpisa, huwag mo biglain kasi mahirap yung pag nabigla ka kasi parang alam mo yung iisipin mo naman na parang dine deprive yung sarili mo sa gastos pagka ganon. So, ano lang kapagka ganyan sa online kasi madalas yan, eh, kasi wala kang kontrol talaga diyan pag nakikita mo, di ba? More on kasi yung mga binibigay nila na mga promos is part of marketing lang, advertisement na siyempre para mahatak ka talagang makabili ng item nila. So, ang gawin mo na lang kapagka talagang yung is ano yung parang gusto mo siyang bilhin isipin mo muna palipas ka ng isang buong araw. Pag-isipan mo siya kung talagang kailangan mo ba siya, kung binili kung bibilhin mo ba siya, saan mo siya gagamitin, magagamit mo ba talaga siya pangmatagalan, yung mga ganon. Kasi at least hindi ka mag-i impulse buying kapagka ganon kasi kumbaga, magkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo, iisipin mo muna, eh, ganon. Kahit sa credit card kapagka bago ka mag-swipe isipin mo muna, "Eh, pagka pumunta ba ako sa tindahan na 'to, ito yung bibilhin ko, magagamit ko ba yung item?" Oo, magagamit mo, pangmatagalan ba? Yung mga ganon.